Ja, genau. Also, die haben äh, also, oft äh, oft auch konnten die sich das nicht konnten die sich da konnten die das nicht glauben, oder nicht verstehen, dass das wirklich mit mit Corona noch in Verbindung steht eben. Aber Aber, die Verbindung war ja ganz deutlich, weil ja vor der Coronainfektion alles okay gewesen ist und unmittelbar danach, das alles angefangen hat, äh, nach der Coronainfektion. Und alle Symptome, die ich mit dem Arzt besprochen habe, eben weil alles andere auch gesund ist. Also, man man durchläuft ja dann da so 'nen ganzen Ärztemarathon und alles andere ist auch gesund. Und dann am Ende sagen die eben: „Ja, auf Basis der Symptome, ist das eben Long Covid.“ Und das ist halt für Menschen irgendwie schwer zu verstehen, wenn man mei bei meiner Mutter zum Beispiel, wenn ich der sage, äh: „Du, das ist für mich grade sehr schwierig, irgendwie 'nen Spaziergang zum Park zu machen, dann muss ich mich da schon hinsetzen und ausruhen, bis ich dann wieder nach Hause gehen kann. Da brauche ich 'ne Pause.“ Und diese Generation kann das, glaube ich, gar nicht verstehen, weil da kommen dann oft so Kommentare wie: „Ja, du bist doch noch so jung. Wie kann das sein, dass du so erschöpft bist? Und du musst doch auch mal wieder arbeiten gehen.“ Und da kommt so ja, da kommt so gar kein Verständnis und da fühle ich mich dann eher noch so fast unter Druck gesetzt, eher. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ach Gott, mhm. Ja, ja. Ja, das ist, ähm mhm, ja, schwierige Situation, ne, wenn man auch selber, ja eigentlich, so in dieser Ungewissheit ist, und gar nicht richtig weiß, was man hat, wie lange das noch geht, und selber damit ja erst mal fertig werden muss, dass man dann weniger Kraft hat et cetera, und dann das Gefühl hat, man muss sich sozusagen noch dafür rechtfertigen. Ähm, hat sich das denn jetzt so 'n bisschen gewandelt? Weil mittlerweile gibt's ja mehr Forschung und mehr mehr Wissen einfach, über Long Covid, zum Beispiel auch.
und deswegen habe ja Mhm, ja, es gibt es gibt ein Glück, ja, mehr Wissen, mehr Forschung, auch wenn's immer noch nicht so, ja, die Allheilmethode dafür gibt. Es gibt noch keine Medikamente, oder Ähnliches, sondern man muss sich das alles m mühsam, äh, äh, selbst, äh, erarbeiten, so diesen Plan, wie man wieder auf die Beine kommt. Und, ähm, <clicks tongue> das ist äh, braucht viel Geduld. Also, das ist äh, äh, ist ist was, was was mich auch oft frustriert. Ähm, aber, äh hm, bei den Menschen, ja, habe ich das gemerkt jetzt, dass die also, bei meiner Mutter, zum Beispiel, die ruft deutlich weniger an, als sie's mal gemacht hat, weil ich glaube, dass sie dass sie das, äh, von mir auch nicht gewohnt ist, dass ich auch mal sage, das es mir grad nicht so gut geht. Das ist in der Regel immer andersrum und, äh, da haben sich auch gewisse Dynamiken, so irgendwie verändert, so jetzt, so im im Laufe der Zeit, dass ich auch gemerkt habe, ja, irgendwie Leute wenn wenn's mir gut geht, dann telefonieren Leute gerne mit mir. Und wenn ich aber Leuten sage: „Mir geht's grad nicht so gut.“ Dann ja, dann haben Leute irgendwie grad vielleicht nicht mehr so viel Interesse an mir.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Oh.

<clears throat> Sag mal, wie wichtig sind dir denn eigentlich soziale Kontakte beim Gesundwerden?
Du, das kommt so 'n bisschen drauf an. Also, ich habe das jetzt gemerkt, ich, äh, war jetzt längere Zeit krank gewesen und, äh, habe gemerkt, dass mir das dann eher manchmal sogar Kraft genommen hat, als dass es mir gutgetan hat, weil ich gemerkt habe, dass, äh, lange Telefonate mich zum Beispiel sehr erschöpft haben. Und das ist, äh, was, was ich von mir gar nicht so kannte, dass mir das so viel Kraft nimmt. Und, ähm, äh, bisher haben mir eigentlich so Kontakte immer gutgetan. Und dann hat man ja auch viel Zeit, wenn man wenn man erschöpft ist und wenn man sich nicht gut fühlt. Äh, und dann war das aber oft so, dass das ins Gegenteil umgeschlagen hat, dass ich dann nach dem Telefonat noch viel erschöpfter war und dass mir das gar nicht so gutgetan hat, wie ich eigentlich dachte.
Mhm. Mhm. Okay. Also, hattest du da 'ne längere Phase, wo du auch was krank warst und, ähm, ja, man wollte sich eigentlich kümmern, aber es war dir dann zu viel, oder?
Ja, das war so 'ne ganz komische Geschichte, weil das, äh, durch 'ne Corona-Infektion zustande gekommen ist. Und dann nach der Corona f äh, Infektion, ähm, das nennt man Long-Covid, hat, äh, der Körper sich einfach nicht mehr erholt. Und er war dann sehr ich war sch permanent erschöpft gewesen. Und, ähm, ist leider 'n kompliziertes Thema, weil sich weil es ja noch recht neu ist und weil sich Ärz Ärzte auch nicht so wirklich damit auskennen. Und, ähm, auch auch auch für mich war das komisch gewesen, äh, weil plötzlich, ja, ha habe ich mich gefühlt eher wie wie wie jemand, der schon im sehr fortgeschrittenen Alter ist und sehr genau ach auf sein auf sein auf seine Kraft aufpassen muss, was er am Tag sich überhaupt noch zumutet und was er schafft und was er nicht nicht schafft. Und dann plötzlich war das schon manchmal 'ne Herausforderung, noch in den 4. Stock zu kommen. Und dann musste ich mir schon ganz genau überlegen, ob ich überhaupt heute rausgehe oder nicht rausgehe. Und, ähm, dann dachte ich halt, ich habe ja viel Zeit, dann ist, äh kann man diese sozialen Kontakte vielleicht für 'n Telefonat nutzen und pflegen. Und da habe ich eben oft gemerkt, dass mir das nicht gutgetan hat. Zum einen, weil das Kraft gekostet hat, also, auch mentale Kraft gekostet hat. Und zum anderen, weil ich gemerkt habe, dass mich dass mich Leute, Menschen gar nicht verstehen, weil sie dieses Krankheitbil Krankheitsbild auch einfach nicht kennen. Also, wenn man jemandem sagt: „Ich habe 'n gebrochenes Bein“, oder „Ich habe 'ne Grippe“, dann versteht das jeder. Aber wenn man jemandem sagt: „Ich habe nach 'ner Corona-Infektion Long-Covid“, dann ist erst mal jeder verwirrt und kann da auch nicht wirklich sich da reinversetzen in das Ganze. Und das hat mich dann oft noch mehr angestrengt, weil ich dann irgendwie so das Gefühl hatte, die Leute glauben mir das gar nicht oder die versuchen auch gar nicht, das zu verstehen.
Mhm. Mhm. Ah ja. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ah.